ในทุก ๆ วันเนี่ย คนเราต้อง ต้องมีการทำงานในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่ว่าการพักผ่อนก็สำคัญเหมือนกันครับ แบบเนี้ยการพักผ่อนแบบไหนที่ช่วยให้คุณกลับมามี พลังในการทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับ?
ครับ อ๋อ ครับ เอ่อ จริง ๆ แล้วก็ใช่ครับ ทุกคนก็จะมีช่วงเวลาที่ เออ ชีวิตเหนื่อยล้าเนาะ หรือว่ามีอะไรให้ทำเต็มไปหมดเลย ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่ผมชอบทำมากใน ในการพักผ่อน ซึ่งมีหลายอย่างเลยที่ตอนนี้ไม่ได้มีโอกาสได้ทำ คืออย่างปกติเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ชอบ อ่า ทำอะไร กิจกรรมที่แบบว่าค่อนข้างเนิร์ด ๆ หน่อย ก็คือแบบอย่าง พวก อ่า เล่นเกม อ่านนิยาย ดูซีรีส์ ดูภาพยนตร์ อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่ง เอ่อ กิจกรรมเหล่านี้เนี่ย
อะฮะ ครับ อือฮึ อา ครับ เกมอะไร? เล่าให้ฟังได้ไหม?
อา ได้ครับ ได้ ๆ ก็หลัก ๆ แล้วกิจกรรมพวกนี้เนี่ยผมก็จะทำเพื่อฆ่าเวลา หรือว่า เอ่อ เพื่อที่จะพักผ่อนจากความเป็นจริง หรือภาระที่เราเจออยู่ อย่างเกมที่ผมชอบเล่นเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกเกม RPG แบบสวมบทบาท อย่างเช่น เออ หลัก ๆ ก็คือจะเน้นไปที่ เนื้อเรื่องที่เนื้อเรื่องที่แบบว่า เอ่อ ดูมีเรื่องราวที่น่าสนใจหน่อย อย่างเป็นพวก เอ่อ ตระกูล Persona ที่จะเป็นเกมแบบว่า RPG ฝั่งญี่ปุ่นหน่อยเนาะ ที่แบบว่า เอ่อ
ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ
อ เอ่อ มันก็จะมีหลายภาคแหละ แต่ว่าธีมหลัก ๆ ก็คือว่าจะเป็น เอ่อ เป็น ตัวละครกลุ่มหนึ่งที่ต้องแบบว่าตอนกลางคืนไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาด แล้วก็ตอนกลางวันก็คือต้องใช้ชีวิตธรรมดา ซึ่ง ซึ่งเสน่ห์ของ ครับ ซึ่งเสน่ห์ของมันเนี่ยก็คือว่า เอ่อ ในการใช้ชีวิตธรรมดาของเราใน ในตอนกลางวันเนี่ย มันก็จะมีกิจกรรมมากมายเนาะใน ในนั้นที่ให้เราเลือกทำ เช่น แบบว่าไปเที่ยวกับเพื่อนคนนั้นคนนี้ หรือว่าไปอ่านหนังสือ หรู ไปออกกำลังกาย ซึ่งไอ้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราเลือกทำเนี่ย มันก็จะส่งผลต่อความเก่งของตัวละครเราในเวลากลางคืนด้วย
อือฮึ ครับ อือ ฟังดูน่าสนใจจัง อะฮะ ครับ อืม ๆ อ๋อ เหมือนเป็นการเก็บ level ใช่ไหมครับ?
อา เก็บเลเวลก็ส่วนหนึ่ง แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการเก็บความสามารถเพิ่ม Stat เพิ่มความสามารถของตัวละคร อ่า หรือเพิ่มสกิลพิเศษ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ในตอนกลางวัน แต่ว่าสมมุติว่า ถ้าเราเลือกไปทำกิจกรรมกับตัวละคร อีกตัวหนึ่งมากเป็นพิเศษ อย่างเงี้ย มันก็จะสนิทกันมาก ซึ่งพอตอนกลางคืนก็อาจจะมีท่าที่ เอ่อ ท่าพิเศษคู่กัน
ใช่ไหม? อ๋อ ๆ ๆ ๆ ๆ โอเค โอเค อะฮะ ครับ อือฮึ มันเหมือนเป็นเกมที่ เป็นคล้าย ๆ Story ของมนุษย์ไหมครับ อย่าง อย่างเช่น เป็นเกมที่ เหมือนอย่างที่คุณบอก เป็นเกมที่สวมบทบาท เหมือนเริ่มจากจุดนี้ ไปอีกจุดหนึ่ง เพื่อที่จะผ่านด่านไปอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งมันก็จะแยกพาร์ต กลางวันกับกลางคืน ถูกต้องใช่ไหมครับ?
อะไรอย่างเงี้ย ครับ เออ ครับ ใช่ ครับ ใช่ ๆ ประมาณนั้นนะครับ ก็คือ อะ มันก็จะมีเนื้อเรื่องหลักของมันอยู่ แต่ว่า เอ่อ ซ่อน เส้นทางที่เราจะไปเนี่ย บางทีมันก็อาจจะแล้วแต่เรา เราก็อาจจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปได้บ้าง เล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ในรายละเอียดแบบว่า สนิทกับคนนี้มากกว่าหรือว่า เอ่อ เลือกทำงานอดิเรกแบบนี้มากกว่า หรือว่า เอ่อ อย่าง มันก็จะมีแบบว่า การซื้อ ซื้อของอย่างเงี้ย ในตอนกลางเนี้ย ที่จะแบบว่าอะ ซื้อยารักษาต่าง ๆ เพื่อเอาไปใช้ตอนผจญภัย ใช่ไหม ดังนั้นมันก็จะมีแบบว่า การทำงานพิเศษ เพราะว่าในเรื่องในเกมเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่า เด็ก ม.ปลาย อย่างเงี้ย บางทีเราไปทำงานพิเศษ มันก็จะมีหลายแบบ แบบว่า งานพิเศษแต่ละอย่างมันก็จะให้ เอ่อ ให้ความสามารถแต่ละอย่างด้วย นอกจากเงินในเกมแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบว่า ผมมองว่า เออ ในวัยที่เราเกิน ช่วง ช่วงวัยแบบว่าวัยรุ่นมาแล้วเนี่ย บางทีมันก็ทำให้นึกถึง ช่วงวัยรุ่นของเรา อ่า อะไรอย่างเงี้ย
อืม ครับ อือฮึ อืม แล้ว อือฮึ ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ อะฮะ อะฮะ อ๋อ ทำให้นึกถึงอดีต เกมนี้ก็คือเหมือนคล้าย ๆ อดีตของตัวเรา ในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย
อา ใช่ ๆ ๆ ใช่ ๆ แบบว่าเราเลือกที่จะสนิทกับเพื่อนคนไหน หรือว่าเลือกที่จะ เอาเวลาว่างไปทำอะไร เอาไปเล่นกีฬา หรือเอาไปอ่านหนังสือ หรือเอาไปนอน อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
อ๋อ แล้ว อะฮะ อะฮะ ครับ อือฮึ แล้ว แล้วถ้า ถ ถ้าเกิดว่าเราผ่านจากอีกด่านหนึ่งไปอีกด่านหนึ่งไม่ได้เนี่ย มันเกิดความเครียดขึ้นมาไหมครับ?
ครับ เออ แต่เนื่องจากมันเป็นเกมอะนะครับ อ อ ส่วนตัวผมก็จะไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก เพราะว่าถ้ามันเล่นไม่ไหวจริง ๆ เราก็ลดระดับความยากลง หรือเล่นไม่ผ่านก็โหลดเซฟใหม่ อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ ซึ่ง ง ซึ่งผมมองว่ามัน มันก็เป็นลักษณะของการพักผ่อนที่ดีเลย เพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครด้วย แล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสักเท่าไร
อือฮึ อือฮึ อ๋อ งั้น อ๋อ เหมือนการหลุดจากโฟกัส เรื่องเครียด ๆ ในการทำงานมาผ่อนคลายในเกมที่เราชอบ ใช่ไหมครับ?
ครับ อ ใช่ ใช่ ครับ
แล้วแบบนี้เคย เคยไปพักผ่อนใน ใน ในมุมมองที่ ไปเที่ยวในสถานที่ที่แบบสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ อะไรอย่างงี้ไหมครับ?
อา เออ จริง ๆ ก็ คือตอนเด็ก ๆ เนี่ยสมัยที่แบบว่ายัง ก อยู่กับครอบครัวเนี่ย พอ เออ ครอบครัวผมชอบไปเที่ยวกัน ซึ่ง เอ่อ กลายเป็นว่าผมดันเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยว เพราะผมชอบที่จะทำอะไรอยู่กับที่มากกว่า เช่น อ่านนิยาย อ่านหนังสือการ์ตูน อะไรอย่างเงี้ย ตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ แล้วการที่จะต้องนั่งรถไปไหนไกล ๆ เนี่ย ผมก็จะแบบว่า มันเสียเวลาอ่านหนังสือมากเลย อา เสียเวลาอ่านการ์ตูนมากเลย เกมก็เล่นไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าทำอะไรบนรถแล้วมันก็จะเมารถเนาะ ใช่ไหม ดังนั้นผมก็เลยจะไม่ค่อยชอบเที่ยวเท่าไร แต่ถามว่าเคยไปไหม ก็เคยไปมาเยอะแล้วตั้งแต่ช่วงเด็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ
อือฮึ ครับ อือฮึ อ๋อ อือฮึ ๆ อา ครับ อือฮึ อ๋อ เป็น อะฮะ อ๋อ แสดงว่าชอบอ่านหนังสือด้วย มันก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เหมือนกับว่า หนังสือเล่มหนึ่งเนี่ย เปลี่ยนมาเป็นตัวละครในเกม มันจะมีมุมมองที่คล้าย ๆ กันใช่ไหมครับ?
อ่า ก็อาจจะประมาณนั้นนะครับ เพราะว่าหลัก ๆ แล้วผมชอบเป็น อืม เป็นกิจกรรมที่แบบว่าเราสามารถ เหมือนจะผจญภัยได้เนาะ โดยที่เราไม่ต้องไปรอใคร หรือไปเอาใจใคร เพราะว่าเราทำของเราคนเดียวได้เนอะ อย่างหนังสือ เอ่อ เราก็อาจจะเลือกอ่านในเล่มที่เราชอบได้ เต็มที่ เกม ใช่ไหม
อะฮะ ครับ แล้ว จริง ๆ แล้ว เล่น เกมเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วหรือเปล่าครับ หรือว่า เล่นเฉพาะช่วงที่แบบมีความรู้สึกว่าเครียดจากสถานที่ทำงาน เครียดจากการทำงาน
อ่า เท่าที่มีเวลาครับ ก็ไม่เชิงว่าทุกวัน เท่าที่มีเวลา ก็ ก็จะเล่น ใช่ แต่ว่าถ้าไม่มีเวลาเป็นสัปดาห์เลยก็มีเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย
อือฮึ อืม แสดงว่าที่ทำงานนี่ก็ ก็เครียดพอสมควรหรือเปล่าครับ?
เออ ใช่ เออ ใช่ครับ เอ่อ ส จริง ๆ คือ ก็เป็น Freelance นะครับ ทำงานหลายอย่าง มันก็เลย ยิ่ง ยิ่งเราทำงานเยอะไง เงินมันก็เลยยิ่ง มันก็ได้ ยิ่งได้รายได้เยอะครับ มันก็เลยยากที่จะหาเวลามาพักอะครับ เพราะว่าช่วงไหนงานมาเยอะ ๆ เราก็อยากกอบโกยไว้ อะไรประมาณเนี้ย
อืม แสดงว่ามี การพักผ่อนแบบอื่นไหมครับ? ที่จะทำให้คุณแบบ มีเอเนอร์จีมากขึ้นกว่าเนี้ย หรือว่าเกมนี่แหละเป็นจุดที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่า เหนื่อยจากการทำงานแล้วมาเล่นเกม มันก็ดูเหมือน การชาร์จแบตไปในตัวด้วย
จริง ๆ คือส่วนใหญ่นะจะเป็นเกม แต่ว่าอย่างอื่นมีอีกไหม ก็อาจจะพวก เอ่อ ดูภาพยนตร์ ดูซีรีส์ อะไรเงี้ยครับ
อ๋อ เล่าให้ฟังได้ไหมครับ เป็นเรื่องไหน ชอบ ชอบแนวแบบไหน?
ใช่ แต่ว่า อา จริง ๆ ซีรี่ส์เนี่ย คือก็จะไม่ได้ดูทุกเรื่องอะนะ คือแบบว่าไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาดูซีรี่ส์ แต่บอกว่าก็จะดูเรื่องที่ได้รับความนิยมพอสมควร เพราะว่าอย่างซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนาะ ดังนั้นอย่างการที่เราจะไปไล่ดูเนี่ยเราตัดสินใจเองเนี่ย บางทีมันก็ เอ่อ อ่า ใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นผมก็จะดูเรื่องที่แบบว่า เอ่อ รีวิวดี อะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างหลัก ๆ ก็โหลด
อือฮึ ใช่ครับ อะฮะ ครับ อ มีแนวที่ชอบแบบเฉพาะเจาะจงดู ถ้าเกิดว่าเป็นแนวเนี้ยเนี่ย นั่งดูได้ตลอดทั้งวันเลย ดูได้ยาว ๆ เลย มีไหมครับ?
ถ้าดูได้ยาว ๆ อาจจะเป็นพวก Sitcom อะครับ <chuckles>
อ๋อ คลายเครียดใช่ไหม น่าจะเป็นสไตล์แบบคลายเครียด
เออ ๆ ใช่ จะ จะดูได้ยาว ๆ หน่อย แต่ว่าที่ เมอ ผมมองว่าสมัยเนี้ย Sitcom ดี ๆ มันหายากแล้ว ส่วนใหญ่ที่ดูหลัง ๆ ก็จะเป็นแบบพวก เอ่อ พวกดัง ๆ ไปเลย อย่างพวกแบบ Game of Thrones พวก Breaking Bad อะไรอย่างเงี้ยครับ แบบว่าพวกที่ได้รับความนิยมสูง ๆ อยู่แล้ว ใช่ เพราะว่าดูทีหนึ่งมันก็คือแบบ 5-6 ซีซัน อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็ ใช้เวลาเยอะ ใช่
อะฮะ อ๋อ ครับ อือฮึ อืม แล้วถ้า ส แบบเนี้ย เอ่อ นอกจากการเล่นเกมที่คุณเล่ามาก่อนหน้านี้ ใช่ไหมครับ แล้ว อ่า การดูหนังหรือว่าซีรีส์ที่เล่ามาให้ฟัง มีอย่างอื่นอีกไหมครับ? ที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า ถ้าเราทำกิจกรรมเนี้ย มันสามารถทำให้เรา ช่วย ช่วยให้เราผ่อนคลายได้อีกอย่างหนึ่งเลย
ครับ ครับ อ่า ถ้าไม่นับการนอน <chuckles> บางทีเราก็อาจจะเลือกที่จะนอนยาว ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันก็มีเหมือนกัน ก็ อ่า จะมีอันที่อยากทำ ก็คืออ่าน อ่านนิยายให้จบ ก็ เอ่อ บางทีก็คือผมก็ดองหนังสือไว้เยอะมาก อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะไปไล่เก็บ ใช่
ครับ อือฮึ ๆ อือฮึ ครับ อือฮึ จริง ๆ การนอนก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะ มันไม่ผิดถ้า ถ้าเราจะชอบนอน แต่ว่าถ้าเกิดว่า นอนมากเกินไปเนี่ย มันก็จะทำให้ สุขภาพของเราเสียด้วย
อ ใช่ ผมว่า อืม ใช่ ๆ ๆ แล้วก็มัน มันฟื้นตัวกลับมายากเนาะ บางทีผมมองว่า แบบว่าเรา เอ่อ ปล่อย ปล่อยตัวนอนอยู่นาน ๆ 3-4 วัน อย่างเงี้ย แล้วอยู่ ๆ จะต้อง เอ่อ ลุกฮึดขึ้นมาทำงาน อย่างเงี้ย บางทีมัน พลังมันไม่กลับมา มันกลับมายาก อะไรเงี้ย ก็เลยแบบว่า
ครับ อือฮึ ใช่ครับ แล้วมีไปทำบุญไหมครับ? มีไปวัด ทำบุญ เพื่อสงบสติ เพื่อทำให้จิตใจเราสงบ แล้วก็จะได้ก้าวไปสู่วันต่อไปที่จะต้องไปทำงาน มีไปทำบุญบ้างไหมครับ?
อืม เลือกที่จะหาอย่างอื่นทำ อืม มีบ ไม่อยู่ในแผนเลยครับ <chuckles>
โอ้โฮ โอ้โฮ โอ้ แสดงว่า ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่สายมู ใช่ไหม?
ใช่ ๆ มัน ไม่ใช่แนวนั้นเลย ไม่ใช่แนวนั้นเลย ออก ออก ออกจะตั้งคำถามด้วย ก็เลยเลือกที่จะไม่เอาตัวเองมาอยู่ในจุดนั้นดีกว่า
อืม น่าสนใจ ออกแนว ตั้งคำถาม น่าสนใจ คำถามนี้น่าสนใจ แต่ว่า
ครับ อืม ใช่ อา ดังนั้น ผมก็เลยหยุดนิ่ง เจองานอดิเรก ที่ผมแบบว่าไม่ต้องตั้งคำถามอะไรเยอะ ทำแล้วแบบสบายใจ สิ่งนี้จะดีกว่า ใช่
ไว้โอกาสหน้าดีกว่า <chuckles> ใช่ เป็นคำ เป็นคำตอบที่ดีมากเลยครับ ทำอะไรที่เราทำแล้วเราสบายใจ อยู่ตรงไหน
ครับ อืม
ก็ได้ ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุข เราก้าวไปตรงนั้นดีกว่า เราอย่ามา อย่า อย่าฝืนตัวเองในสิ่งที่เราไม่ ชอบ เพราะทำไปแล้วท้ายที่สุด แล้ว ถ้าเราไม่ชอบมัน ก็ไม่ใช่อยู่ ดี
ใช่ ใช่ อืม เออ ครับ อา มัน มันจะไม่เหมือนการพัก ถ้าเป้าหมายของเราคือการพัก เราก็ เรา เรารู้อยู่ว่าเราชอบพัก อ แบบไหน อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เราก็ไม่จำเป็นต้องไปลอง ใช่ไหม
อือฮึ อือฮึ ดีเลยครับ ใช่ ๆ ๆ ใช่ ถูกต้องเลยครับ เป็น เป็น เป็น เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็น mindset ที่ทำให้ ให้ น ให้นึกขึ้นมาว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ถ้าเราอยู่ใน ใน สถานที่หรือว่าอยู่ในบริเวณที่เราทำแล้วมีความสุข มันก็เป็นเหมือนการพักผ่อนอย่างหนึ่ง เพราะว่าการพักผ่อนเนี่ยคือ อยู่ในช่วงเวลาที่เรามีความสุข มันก็จะทำให้เรากลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งด้วย แต่ถ้าเกิดว่า เราไปอยู่ในช่วง ในสถานที่ที่เหมือนโดนบังคับ เราไม่ชอบ ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะบั่นทอนจิตใจเราว่า "ฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันอยู่บ้านดีกว่าไหมเนี่ย"
อืม ใช่ ใช่ อืม อา ใช่ อ พอถึงจุดที่เรามีคำนี้ คำนี้ขึ้นมาเลยว่า "ฉันมาทำอะไรที่นี่" แปลว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของเราแล้ว
ใช่ มันยิ่งทำให้เราเครียดมากกว่าเดิม มันไม่ใช่การพักผ่อนแล้ว
อืม อา อ้อ แล้ว แล้วในชีวิตที่เวลาเป็นเรื่องสำคัญเนี่ย เราก็ อ่า ไม่ควรไปเสียเวลากับเรื่องอะไรที่เราไม่ชอบ เพราะว่ามันมีเรื่องที่เราไม่ชอบอีกมาย มากมายเลยรอเราอยู่ <chuckles>
ถูกไหม? ใช่ อะฮะ ใช่ครับ ดีเลยครับ ถ้าเกิดว่า บางคน บางคนยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วทำให้ผ่อนคลายคืออะไร แต่คุณนี่ โชค โชคดีมากเลยครับที่รู้ว่า
อา
ตัวเองต้องการอะไร อยู่ได้ อยู่คนเดียว เล่นเกม ดูหนัง ฉันก็มีความสุขแล้ว ฉันได้พักผ่อนแล้ว ฉันได้คลายเครียดแล้ว
ครับ อืม ใช่ ๆ ผมมองว่ามันก็เป็นชีวิตที่สงบดีนะ มีหลาย ๆ คนก็จะทักแบบว่า "เออ ไม่ไปเที่ยวไหนบ้างเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย หรือ "ไม่ไปเปิดหูเปิดตา สูดอากาศบ้าง" อะไรอย่างเงี้ย ก็มีนะ อา แต่ว่า
อือ ๆ อือ ๆ อะฮะ ๆ
ผมมองว่า ความสุขของใครก็ของมันน่ะ คือแต่ละคนก็มีแนวทางของตัวเองอะ ผมชอบอ่านหนังสือ คุณไม่ชอบอ่านหนังสือ ผมยังไม่ว่าคุณเลย อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับ เออ ใช่ ๆ ๆ บางคนชอบที่จะ judge คนอื่นก่อน ตัดสินคนอื่นโดยที่ยังไม่รู้จักตัวตนของเขา เหมือนที่คุณพูดเมื่อกี้เลยครับ คนที่ชอบอ่านหนังสือ เขาชอบจริง ๆ นะ อ่านได้ทั้งวันเลย ไม่รู้สึกเบื่อ ถูกไหม?
อา ใช่ ๆ อา ครับ อืม เออ ซึ่ง บาง บางคนเขาไม่เข้าใจ ซึ่งมันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องมาเข้าใจ ด้วย อะไรเงี้ย แล้วเราก็ไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องไปอธิบาย หรืออะไร บางทีเราก็ เออ แยกย้ายกันไป คุณก็ทำมุมของคุณ ผมทำมุมของผม อะไรอย่างเงี้ย ใช่
ครับ เออ ๆ ใช่ ถูกต้องเลยครับ ดีเลยครับที่รู้สึก เอ่อ ที่ค้นหาตัวเองเจอ ต้องบอกแบบนี้ดีกว่า ค้นหาว่าเราชอบ อะไร ค้นหาว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเรามีความสุข ทำไปเลยค่ะ ใครจะพูดอะไรก็เรื่อง
อ๋อ เออ ช ครับ ผม ผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ มันเป็นหน้าที่ของเราด้วยซ้ำนะ ในฐานะแบบว่าคนคนหนึ่งที่จะต้องหาให้เจอว่า อะไรคือความสุขของเรา โดยที่ไม่ไป เออ เบียดเบียน หรือว่าไปก้าวก่าย หรือว่าไปเพ่นพ่านกับคนอื่นเขา
อือฮึ อือฮึ เยี่ยมเลยครับ
เนาะ เพราะว่า ใช่ เพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเอง เรารับผิดชอบตัวเองได้ก็จบ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่งสมมุติว่า เราชีวิตโตมากขึ้น เอ่อ มีการต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ด้วย อะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่ละ ค คน เรียกว่าอะไร มันก็ต้องเจอความทุกข์ หรือว่าความเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตเนาะ แล้วถ้าเราไม่รู้ การอารมณ์ตัวเองยังไงเนี่ย แล้วมันทำให้เราหลุดออกจากการทำหน้าที่ของเราเนี่ย บางทีมันก็จะลำบากคนอื่น
อือฮึ ครับ อือฮึ อือฮึ ใช่
ดังนั้นการที่เรารู้ว่า เราทำยังไง เพื่อให้เรากลับมาสู่การทำหน้าที่ได้เร็วที่สุด อันนี้ผม มันเป็นความรับผิดชอบเลยด้วยซ้ำ
อะฮะ อื้อฮือ ชื่นชมเลยครับที่ ที่รู้จุดยืนของตัวเอง รู้ความรู้สึกของตัวเอง แล้วก็รู้ว่าจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไง ทำให้ตัวเองผ่อนคลาย มีความสุขในการใช้ชีวิตโดยที่เราไม่ต้องไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ครับ <chuckles> ขอบคุณครับ ใช่ ๆ เพื่อที่เราจะได้กลับมาทำหน้าที่ให้รวดเร็ว ซึ่งอันนี้แหละความรับผิดชอบของเรา
ถูกต้องไหมครับ อือฮึ อือฮึ วันนี้ได้พลังบวกเยอะเลยครับ แล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขที่สุด วันนี้ยินดีมากเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยกัน
ครับ ใช่ อา ด้วยความยินดีครับ ยังไงมีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่ครับ ขอบคุณมากนะครับ
ครับ ครับ เดี๋ยวไว้ มีโอกาสค่อยมาคุยกันใหม่เนาะ
ครับ เช่นกันครับ
เดี๋ยวค่อยมาแลกเปลี่ยนอะไร ๆ กันใหม่ สวัสดีครับ โอเคครับผม ครับ
<laughs> ยินดีเลยครับ สวัสดีครับ